Mm.
Yan lang yung masasabi ko kaya siya popular satin kasi nagiging exotic na siya, eh, parang yun yung parang yun yung ano, nasa Pilipinas ka kapag na-try mo 'tong pagkain na 'to yung ganun. <laughs> Parang bucket list 'yon yung ibang tao.
Eh Oo. Hmm, mhm. Oo. Oo. Eh, ako naman ako naman yung masasabi ko diyan, eh, agree din ako sayo, yung sinabi mong parang, ah, unique nga siya sa Pilipinas na parang exotic exotic siya, eh, sang-a sang-ayon ako diyan kasi 'di ba parang yung dinuguan is parang adobo rin s na parang trademark na siya natin bilang mga Pinoy. Kasi alam ko tal yung dinuguan, eh, talagang inimbento rin ng, ah, mga, ah, ninuno nating mga, ah, Pilipino 'di ba, kasi oo, kasi 'di ba imbes na itapon nila yung, ah, dugo ng baboy, eh, talagang naisipan nilang ano gawan ng masarap na recipe at ngayon, eh, ma nagkaroon na ng iba't-ibang, ah, variation sa iba't-ibang probinsya 'di ba?
Di ba? Yung sabi mo. Oo. Kaya nga. Oo. Yan. Totoo. Totoo yan yung sinaunang tao, yan ag Grabe, oo. Hmm, kaya nga. Yan. Bilib talaga ako
Kaya naman siguro, eh, ayun tama, bilib din ako sa mga Pilipino sa mga, ah, imbensyon nila lalo sa, um, larangan ng pagkain at recipe 'di ba?
Grabe. Oo. 'Di talaga nahuhuli yung ano, yung mga Pinoy, lalo na 'pag luto yung pinag-uusapan.
Kaya nga, eh. Oo, siyempre number 1 tayo diyan, kasi hindi tayo papa ano, papahuli. <chuckles>
Bawal ta <laughs> yung parang ninuno natin sabi, "Ba bawal yan, eh, ano, itapon, ano ga gagawin na, ah, naluto na." <laughs> Parang puwede na puwede na 'to, ah, ganun. Ah, okey makakain pala 'tong dugo ng baboy. <laughs> Di ba?
Oo. <chuckles> Iluto na lang 'di ba? Hmm. Eh ka kaysa kaysa naman ano itapon nila, eh, noong unang panahon 'di ba parang ang hirap naman siguro mag-hunt, lahat ng parte ng, ah, baboy ramo ganiyan siguro, eh, dapat mapakinabangan 'di ba from skin to ano dugo, ganiyan. Siguro yung tinatapon nalang nila yung buto o baka yung buto, eh, napapakinabangan pa nilang gawing weapon, <laughs> 'di ba?
Oo. Kaya nga. <laughs> Oo. <chuckles> Yun nga may dugo ta's meron na nga yong utak sa baboy kinakain na rin, sa Cebu.
Ah, oo, tama kahit sa amin sa sa parteng norte bale yun yung original na, ah, klase ng dinakdakan kasi 'di ba ngayon, eh, um, ginaga gumagamit na yung iba ng mayonnaise, ang original talaga na pampalasa sa dinakdakan, eh, utak ng baboy, yun yung gamit sa parte ng um, Pangasinan hanggang norte, ganun pa-norte ka ganun yung authentic na luto ng ano, mm.
Yun. Yung norte. Ah? Ano? Oh. Iyan. Ganun pala.
Eh, ikaw?
Yung mayonnaise kasi 'di ba matamis yun.